Ah, oke oke. Nah, dapet apa nih, Kak, jalan-jalan sendiri di Jepang ini dapet kuliner kah, atau apa nih?
Hayo tebak, Kak, dapet apa? Dapet kuil, Kak, dapet kuil yang ternyata iya kuilnya itu bagus banget, bagus bagus banget dan dan itu tuh memang, eee, oh 2 ka 2 hari kan aku travelling sendiri, yang 1 tuh ada kesempatan aku naik kereta yang istimewa, Kak, karena cuma ada cuma beroperasi di ha akhir pekan atau hari besar. Jadi nggak semua teman-temanku di grup tour itu dapet kesempatan itu jadi aku ngerasa, wah menyenangkan nih jadi ya jadi ada yang spesial di perjalananku yang nggak dipunyai orang lain, gitu.
Ah, iya? Oh, ya ampun. Ya. Wow. Ternyata spesial ya. <laughs> Wah, menarik banget nih apa aku harus nyoba kapan-kapan tour sendiri ke Jepang nih? <laughs> Eee, ada plan tapi spontan dikit nanti.
Iya. Harus harus. <laughs> Harus, aku vote untuk harus. Iya pokoknya selama ada uangnya semua jadi deh, Kak. <laughs> Ya ngga sih?
Ya bener sih, yang penting duit aman semua aman. Wih! <laughs>
Iya betul! Betul lagi.
Oke oke, makasih banyak ya, Kak, buat ngobrol-ngobrolnya, aku jadi pengen travelling deh abis ini. <clicks tongue> Oke thank you Kak, sampai ketemu lagi ya nanti.
Iya iya, boleh boleh. Iya.

Ah, Kak, kamu pernah nggak sih merasa kesepian waktu solo travelling itu? Terus kalau pernah gimana tuh cara kamu mengatasinya?
Ya. Kayaknya itu sering terjadi sih, Kak, karena aku memang lebih suka solo travelling, daripada travelling bareng-bareng ya. Jadi, kayak
Oh, wow! Gitu? Se sering kemana-mana sendiri berarti ya independen berarti ya? <laughs>
Iya. <chuckles> Iya. Ben mmm, lebih ke aku tuh suk malas untuk eee, apa ya, menyesuaikan diri sama orang lain, kayak dealing sama orang lain tuh malas gitu, malas berdebat kan. Dan, aku lebih banyak mengalah nggak enakan gitu loh, Kak. Jadi, kayak kalau travelling bareng orang tuh kayak banyak banget nih kepentinganku yang harus kuhilangkan, gitu. Jadi, aku kayak nggak boleh egois, padahal aku pengen egois, Kak. Namanya travelling gimana sih, ya? Syok.
Oh, gitu? Oh, iya iya iya. Oke. Oh, gitu? <chuckles> Iya lah bener, eee, harus mementingkan kepuasan diri sendiri dong ya, kan mau traveling? Heeh, terus gimana tuh Kak, eee, kalau waktu kesepian, gitu?
Benar. Kepuas betul, iya. Kalau waktu kesepian, biasanya aku suka aku kebetulan suka baca kan, Kak. Jadi biasanya aku tuh selalu bawa kalau bawa buku tuh suka takut ketinggalan, aku tuh orangnya juga nggak suka, apa ya, kehilangan buku. Karena bagiku, buku itu kayak harta deh, gitu. Jadi, aku tuh bisa meraung-raung gila kalau bukuku hilang, gitu kan. Jadi <chuckles>
Oh, oke. Waduh. <laughs>
jadi mendingan aku bawa tablet, Kak. Biasanya aku selalu simpan, apa ya, eee, e-book di tabletku. Jadi, sewaktu-waktu aku tuh ngerasa, "Wah, ini sudah nggak enak nih, aku kok terlalu banyak sendiri, padahal pengen" sebenernya kan kadang solo travelling tuh pengen ketemu temen kan, Kak. Maksudnya dalam artian ketemu orang di tempat asing, bertemu orang asing, terus bertukar pikiran atau bertukar cerita. Nah itu sebenernya da itu sih tujuanku sering tre eee, solo travelling gitu. Tapi, kan itu
Iya. Oh, oke.